Ce que je fais, c'est que mmh. C'est un peu dans ce sens-là, c'est qu'effectivement j'aime mettre en place des systèmes. Alors ça fait un peu pompeux et un peu heu, lourd, mais OK. Je me dis: «D'accord, dans ma semaine, j'ai des tâches obligatoires. Je peux pas y couper. Ménage, nourriture, heu, aller mettre de l'essence,» peu importe. Voilà peu importe. Hem, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai investi intelligemment. Dans le sens où, <clears throat> heu, le le il faut que je passe l'aspirateur, le balai ou peu importe, tous les jours OK? Bah j'ai acheté un robot qui aspire.
Oui. Mmh mh. Ouais donc Ouais tu empiles les habitudes quoi? Mmh mh. Est-ce que tu as est-ce que tu as un est-ce que tu utilises, pardon, heu, un timing? Tu vois un minuteur ou quelque chose comme ça, pour justement, être constant et faire ce que tu as à faire dans le laps de temps, heu, qui t'est, heu, consacré?
<coughs> <clears throat> Un timing? Oui, oui. Ca c'est une, heu, c'est le j'utilise beaucoup le pomodoro quand quand j'étudie ou quand je travaille sur quelque chose. Oui, ça oui. Mais ce que je fais d'abord, avant de faire ça, c'est que justement, je mets en place des systèmes, par exemple, bah, heu, j'a j'achète un robot, heu, ou j'achète un aspirateur. Quand il aspire, ça aspire fort. Je préfère mettre, heu, 600 € dans un Dyson, heu, qui aspire à fond et qui, heu, passe un peu la serpillière en même temps, comme ça je fais 1 fois la tâche. Alors oui, elle me prend peut-être 1 heure, heu, à un moment mais en fait, c'est beaucoup plus rapide que de passer quin tous les jours 15 fois le balai parce que ah ça ramasse pas comme il faut. Donc j'investis là-dedans, dans un un un lave-vaisselle si je peux. J'investis dans une machine à laver avec sèche-linge pour gagner du temps, hop, ça sort de la machine, ça je le jette dans le sèche-linge, c'est réglé, c'est plié. Heu, je vais voilà, je vais essayer de rendre toutes ces tâches incompressibles les plus efficaces, les plus courtes, les plus rapides et les plus, heu, vite faites pour moi. Ce qui fait que ça me gagne un temps énorme.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. <chuckles> Tu tu m'étonnes. Ouais. Ouais. Exact. Ah su ah. C'est pas mal. Ah oui. Hein, hein. Ah ouais tu m'étonnes, c c'est bien.
C'est comme, heu, cuisiner. C'est comme cuisiner, par exemple à un moment j'ai acheté un Cookéo et bah je cuisinais, je coupais des légumes, je faisais une espèce de pot-au-feu, heu, dedans et je mangeais dessus, heu, pendant 2 ou 3 jours. Du coup, bah j'ai pas besoin de re-cuisiner, j'appuie, ça réchauffe, hop, je mange. Bah je viens g je viens de gagner, heu, 40 minutes par jour. Bah il y a les 20 minutes de ma guitare par exemple dedans.
Ouais. Ah bah ouais s Oui enf Complètement, tu as bien op optimisé le temps en fait, heu, c'est parfait et est-ce que dis-moi, est-ce que, hem, des fois tu tu fais des listes, heu, plus ou moins courtes, heu, tu vois, heu, beaucoup de gens des fois se disent: «Bon bah écoute, pour, heu, pour gérer ma journée, alors, heu, je vais commencer par faire-ci, je vais commencer par faire-ça», tu sais, ils ils, heu, ils suivent une liste en fait.